Не то слово. 1 был из лучших солдат. А он, насколько я помню, был казах. Ам, причем у него за плечами был техникум, что было вообще было редкостью, вот, ш ну, в общем, солдаты были без образования, но с судимостями. А у этого судимостей нет. У него, значит, эм, техническое образование, он пользуется полным доверием, ходит в ночные смены, что было, значит, э, особым статусом считалось. Э, а, никогда никого ничего про него никто не подумал, он был всегда аккуратно одет, э. Образцовый солдат: "Есть, так точно, разрешите выполнять". Ну, просто вот не солдат, а картинка.
М. Мгм. Мгм мгм мгм. Так, и вы не поверили, да, то есть, э, что это его, то есть, первая первая гипотеза, что ему подсунули, может быть?
Ам, ну, такая гипотеза у меня в голове мелькнула, но крайне сомнительно. Ну, с нашим старшиной не забалуешься, по чужой форме не полазишь.
Мгм. Мгм.
А, м, так, значит, э, ну, что тут делать? Старшина говорит: "Ну, вот ты с этим и разбирайся". И уходит. А я, значит, остаюсь с этим пакетиком, смотрю на него, руками не трогаю, естественно. А пакетик-то запечатан, а не просто, м, бумажный кулечек, а пакетик явно на продажу.
Мгм. Мгм. А.
Расфасованная, отмеренные, ну, всё как у у них полагается.
А, то есть, э, сразу же подозрение, что это он, а, как бы, типа дилера?
Э, уверенность, да, что именно он дилер и есть, что было совершеннейше неожиданно тоже.
Мгм. То есть он он из таких, из умных, да, то есть, э, то есть он, а, получается, да, сам не потребляет, а организует вот эти поставки, ага, контролирует. Здорово, хорошо, ага.
М-да, и тогда и тогда складывалось, что он, значит, уходит в ночную смену на этот военный завод дежурить у техники. Ну, там разные тех генераторы, а "насосы-лягушки" так называемые. И нужен техник. И он, значит, это всё дело обслуживал. На самом деле то, он чем занимался,- очевидно, ездил за этой травкой куда-то в пункт поставки, а потом привозил и проносил в часть. Ну, в общем, ужас ужас.
Мгм. Мгм. Мгм. М, а. И его никто не обыскивал, ник потому что ни у кого не было подозрений насчёт него.
Ну, вообще никого не обыскивали, это было не принято в обычных условиях. Нельзя обыскивать солдат без объяснения причины, без м, а, а, п оснований для того. А он пользовался полным доверием. Ну, я позвал дневального, а, дежурного, вернее, по по роте, м, и приказал, значит, как тока появится такой-то со сменой, отправить его ко мне в кабинет.
А, это не принято. Ага. Мгм. Мгм.